Allora parliamo di viaggi, sarei curioso di sapere, ehm, com'è andata insomma <chuckles> le dinamiche, tutto quanto, ehm, per un viaggio che hai fatto da un'improvvisazione, raccontami un po'.
Allora guarda, ho proprio il viaggio che fa per noi, perché, mhmm, è stato un viaggio abbastanza improvvisato, nel senso che non sapevamo fino all'ultimo se riuscivamo a partire o no. Un po' perché era tipo il terzo anno del covid, quindi, ehm, sai le dinamiche per andare oltre Europa non erano proprio chiarissime al cento per cento.
duemila e ventidue quindi, no?
Sì circa, circa quell'anno lì, ehm, e poi più che alto perché mia sorella, mhmm, visto che più o meno è routine che ha il debito tutti gli anni alle superiori, ehm, <chuckles> pur
Mh-mh, ah il debito che è scolastico, sì.
Sì, sì, sì, ha il debito scolastico, quindi eravamo un po' in dubbio se riuscivamo a partire o no, ehm, fortunatamente la data non coincideva col viaggio, quindi tipo 1 mesetto prima abbiam preso i voli. Abbastanza improvvisato perché per i viaggi di questo genere prenderli 1 mese prima praticamente è <chuckles> 4 volte più alto il prezzo del biglietto, però <chuckles> tralasciando
Mh-mh. Ma, mhmm, scusa se te lo chiedo, viaggio per dove?
Ah giusto, hai ragione anche te, ehm, per l'Indonesia. <laughs>
<chuckles> Uh, e allora al di là del fattore prezzo sì c'è anche tutto il fattore organizzazione. Un viaggio per così lontano, ehm, va sicuramente organizzato in tanto tempo e tanto tempo prima di farlo quindi è un po' una mattata no, come si suol dire.
Esatto. Sì, sì, sì, esattamente, soprattutto perché, se non mi sbaglio, dovevam fare sempre 2 tamponi, adesso poi figurati non mi ricordo neanche più le dinamiche del covid come se fossero passati 20 anni, però mi sembra 2 tamponi da organizzare, ehm, p va beh c'è stato uno s
Mh. 1 parti e 1 quando arrivi.
Come?
Eh, il tampone era 1 quando partivi e 1 quando arrivavi a destinazione.
Eh, sì esatto, una cosa del genere. Poi là ce l'han fatto in aeroporto, se non sbaglio, che anche lì abbastanza disorganizzati in generale anche per il visto, col fatto che non l'ho prima.
Ma, mhmm, siete andate proprio a Giacarta?
Eh, allora abbiam fatto <chuckles> un un po' a tappe, siamo arrivati a Giacarta da abbiam fatto tipo Milano, Dubai o Istanbul non mi ricordo, e poi da lì dopo siamo andati a Giacarta, esatto, e siamo stati a Giacarta 2 notti giusto perché volevamo un po' vedere la capitale anche se
Sì lo scalo ovviamen okay. Bella comunque no?
Ti dirò no, molto sporca, un caldo, un'umidità che mi son diventati i capelli afro nonostante io li abbia lisci <chuckles> per farti capire. Quindi, ehm, non mi ha fatto impazzire, molto smog, mhmm, non puoi girare a piedi su, mhmm, la maggior parte delle strade perché sono un po' pericolose, quindi loro ti consigliano di farti venire a prendere proprio in hotel dall'Uber e farti lasciare praticamente davanti la destinazione.
No, ma va beh quello sì. Ahia. <chuckles> Ah, quindi pro primo impiatt di primo impatto un po' disastroso.
Sì, <lip trill> diciamo che non mi ha convinto particolarmente la capitale in sé, ma te lo mhmm, comunque eravamo di passaggio nel senso non siam andati fin là per vedere Giacarta, ehm, pe siamo andati a Lombok, quindi da Giacarta abbiam preso un volo, non mi ricordo quante ore ma non tante, ehm, a Lombok siam stati 1 settimana e poi da lì abbiam preso il traghetto e siamo stati a un'altra settimana nelle Gili.
Certo, dove siete andati poi? Mh, okay. Ah bello però di lì, dai.
Sì, sì molto, ti dirò, noi eravamo indecisi se andare a Lombok o Bali, ehm, però
Beh, Bali è un po' più comune, no, un po' più turistica anche.
Sì, esatto, esatto ci han detto che era, <lip trill> non era più autentica diciamo così, perché comunque ormai è vista, stravista, e di autentico a Bali c'è poco. È tutto turistico moltissime attrazioni mhmm, non son rimaste proprio molte di quelle belle spiagge selvagge, mhmm, della giungla. Quindi ti dirò che Lombok è stata una scelta fantastica, anche perché noi siamo arrivati in aeroporto, aeroporto piccolino comunque, non esageratamente grande, ehm, c'è venuta a prendere un transfer che c'ha portato, mhmm, in con 1 oretta di viaggio al nostro resort. E per per arrivare al resort siam passati in mezzo anche a 'sti villaggi di popolazioni locali, che erano strafelici di vederci, anche i bambini tutti contenti siam poi siam passati in mezzo a un matrimonio, ecco, quindi <chuckles> è stato bello vedere.
Mh. Mh-mh. <chuckles> Quindi i il clima di festa pure, no, per lo cioè anche da si sa, no, che tanto lì il contesto sociale pure è diverso quindi, ehm
Esatto, esatto. Certo, poi loro, mhmm, ovviamente sono molto contenti quando vedono i turisti perché ovviamente sborsano soldi, quindi. <chuckles> Per loro è una bella cosa ovviamente, e poi erano, uhm, proprio molto gentili, persone stra carine, ehm, tralasciando il fatto che una volta arrivate a ros al resort, bellissimo, mhmm, spiaggia privata dove non c'era nessuno, che occupava tutta una costa dell'isola, resort diviso tipo in bungalow, ehm, molto carini, molto tipici, si mangiava benissimo, quindi
Esatto. <chuckles> Sembra un film fino adesso.
Sì, ti dirò che la spiaggia sembrava quasi di essere ai Caraibi, cioè il mare bellissimo. Poi essendo una parte totalmente chiusa, con attorno tutta la "giungla" tra virgolette, ehm, dava proprio un'idea di pace e relax totale. <chuckles> Do
L'acqua limpida e calma?
Sì, sì, sì l'abbiam l'abbiam trovata abbastanza calma. Ovviamente ogni tanto c'erano le onde verso il pomeriggio, però la mattina, mhmm, era bello piatto il mare, quindi molto, molto bello, poi la sabbia molto bianca.
Secondo te eh sì anche per quello è è riconosciuta ehm, sono riconosciute alcune isole dell'Indonesia. Ma ti volevo fare giusto una domanda di curiosità, ehm, ur un confronto, per te s ehm, sono più belle le spiagge che hai visto lì dell'Indonesia o magari quelle italiane della Sardegna?
Mh-mh, certo. Allora io Sardegna son stata quindi ti dirò, il mare della Sardegna è veramente bello, è molto mhmm, almeno quando sono andata io era stra calma, cioè proprio una tavola e limpidissimo. Ovviamente la cosa bella dell'Indonesia è che ci sono c'è la barriera corallina, ci sono le tartarughe giganti, ci sono i delfini, cose che magari esatto, cose che in Sardegna ecco non ci sono proprio, mhmm, anzi le tartarughe giganti non credo proprio ci siano, io non le ho mai viste, quindi non mi sembra. Ehm, però forse <breath> è una cosa diversa, non lo so, non ti saprei dire qual è il mio preferito, l'Indonesia mi è piaciuta molto per proprio le specie marine che sono nel mare che q da noi non le trovi. Mh?
Mh-mh. La natura, no, certo, la flora e la fauna. Per la natura, no, sì. E infatti per la natura, no, la flora e la fauna dicevamo. E infatti appunto, la domanda era proprio per sapere, no, che tipo perché dipende dal tipo di persona, se qualcuno magari preferisce, ehm, il l il relax, no, dell'acqua calma, della tavola, così eh, magari preferisce il mare della Sardegna per avere un po' anche questo panorama che inquieta, ehm, relax. E invece chi è più avventuriero, o magari più esploratore, curioso, preferisce le baie de ehm, asiatiche, proprio come quelle dell'Indonesia dove si può addentrare anche nella natura.
Esatto. Mh-mh. Assolutamente, c'è da dire che ovviamente in Sardegna c'è molta più gente. Ti dico, Lombok è ancora un'isola abbastanza spopolata, quindi ci sono dei bei resort, però non è diventata ancora l'attrazione turistica che è Bali, quindi riesci ancora a trovare dei resort che hanno appunto, quasi tutti, delle spiagge private perché le tengono pulite. Perché se vai nelle spiagge un po' così, mhmm, popolane, mhmm, trovi rifiuti, immondizia, un po' come alle Maldive diciamo quel genere lì, ehm
Ah okay, sei stata anche alle Maldive?
Io no, ci son stati i miei genitori un paio di volte, ehm, mi han m mi han mandato sempre comunque le foto, mi han fatto vedere che sì, dove c'è il resort bello, un po' fuori, mhmm, accumulano l'immondizia quindi non è proprio il massimo. Ehm, ti dirò sì, Lombok molto calma per il relax, però le Gili pieno di giovani, cioè, solo ed esclusivamente giovani che fanno festa dalla mattina alla sera, è stato bellissimo. <laughs>
Mh, ah okay. Quindi mi sa che vi siete divertite lì tu e tua sorella comunque.
Sì, sì, soprattutto perché alle Gili non ci sono le macchine, ci sono solo biciclette e questa sorta di carretti che vanno con i cavallini, i pony tipo, gli asinelli, eh, quindi non ci sono veicoli a motore ed è bellissimo perché le giri in bicicletta, in 1 ora la giri tranquillamente. Sono mi sembra 4 e noi siam stati in 1 e siamo andati a veder le altre in giornata. Ed è molto bello perché sono mhmm, ci son tutti questi resort lungo la costa e all'interno invece c'è la vegetazione, e in questi resort è pieno comunque di barettini, di localini, è pieno di, mhmm, baracchini che vendono i funghi allucinogeni, non so perché ma là va di moda. <chuckles>
<chuckles> Mh-mh. <laughs> Eh, va beh tanto in quelle parti, no, dall'Indonesia alla Thailandia, ehm, la Malesia, è è un po' per questo si diceva all'inizio un contesto sociale a parte.
Certo, infatti dei ragazzi mi avevan detto che li avevano provati, ehm, erano andati poi a fare il bagno in acqua, ed erano usciti terrorizzati perché si erano visti inseguire da delle tartarughe, ma in realtà non era vero, c cioè era tutta una loro immaginazione.
Accidenti che esperienze. Ma guarda, ehm, ev ti volevo dire 2 cose, innanzitutto, ora che hai, ehm, anche ben descritto, no, come erano queste isole che hai detto soprattutto che non c'erano veicoli a motore. Quindi tu magari, ehm, correggimi se sbaglio, hai avuto una prima impressione quasi pessima quando sei arrivata a Giacarta per via, no, della sporcizia, e soprattutto dello smog esatto, e poi quando sei andata in queste isole e ti vi si è proprio catapultata in un'altra direzione, no, la l'esperienza. Perché eravate partite con un mhmm, insomma, un'esperienza che stava diventando negativa proprio per questi punti di vista, e poi allora, magari anche con le aspettative più basse, vi ritrovate invece in delle isole molto più pulite.
Esatto. Dello smog, esatto. Assolutamente. Certo, certo, infatti è stato così, e poi anche il fattore cibo, cioè tutte le aragoste, i granchi reali, cioè tutto quello che ci siam mangiati che in Italia lo paghi una follia, lì è proprio spiccioli. Adesso non è che lo paghi 1 € 1 aragosta, però a confronto all'Italia che magari al ristorante te la danno per 80 € lì magari la paghi 10, 15 €.
Mh. Ma infatti ti volevo dire anche questo a livello ad ovviamente al di là de del viaggio, no, che sono co molto costosi i viaggi, soprattutto intercontinentali.
Certo. Però guarda è l'aereo che frega, perché in realtà lì non spendi così tanto come si può spendere in Sardegna.
Eh, questo infatti ti volevo dire. S eh f vatti dicevo, a parte il viaggio, no, ehm, com'è stato il il fattore economico a ehm, in termini di spesa, vuoi tu mi hai detto comunque ci sei stata 1 settimana?
No in totale siam stati 7, quatto ehm, mhmm, s 17 giorni.
Ah okay, quindi, ehm, 2 settimane e mezzo. Ehm, a livello di spese come com'è stata questa vacanza?
Sì, sì. Mah, ti dirò, col volo avremo speso 2.000 € a testa, ed eravamo in 6.
Mh, beh tant okay. Mh, okay, però poi la vacanza laggiù, la permanenza?
Ehm, ah no beh certo tutto compreso nel senso, ehm, tutto compreso più o meno 2.000 € a testa col cibo, con l'escursione, abbiam visto le scimmie nella giungla. Sì sì, mhmm, direi che è un prezzo accettabilissimo, anche perché se vai in Sardegna 2 settimane e mezzo torni in 2 spendi 10.000 € praticamente, quindi. <chuckles>
Ni ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay. <chuckles> Ecco sì, sì infatti ed è pure e ce l'abbiamo pure qui, no, quindi è pure una viaggia un viaggio di esplorazione in un altro continente.
Esatto. Infatti guarda, l'Italia e l'Europa son belle, eh, son ci son delle bellissime città, dei bellissimi paesi, però io sono molto più per viaggiare all'estero, per far sti viaggi così grandi. Se devo andare in Puglia ad agosto e spendere 3.000 € a persona per 10 giorni, piuttosto vado dall'altra parte del mondo, <chuckles> cioè, ecco, almeno questa è la mia filosofia nel senso poi per carità.
Certo, già è Ma, uhm, penso che sia una filosofia è comunque una filosofia razionale, quindi penso che appartenga a molti, senti lo consiglieresti questo viaggio?
Assolutamente sì. Io lo consiglierei veramente a tutti anche per le persone che sono veramente fantastiche, ti trattano benissimo, son molto gentili, non pressanti e se hai bisogno t'aiutano, quindi proprio io mi son sentita davvero a casa, davvero bene. Poi ho mangiato da Dio, cosa che io amo, io amo mangiare quindi <chuckles> la buona cucina quindi figurati, un'aragosta per 10 euro. <chuckles>
<laughs> Beh, in oriente in oriente è difficile che si mangi male, eh, perché per fare il paragone con l'Europa per esempio, tu hai detto che in Europa, ehm, ci sono città belle, sì però ecco dal punto di vista culinario, togli magari Italia, ovviamente Spagna, eh, vai in città o bellissime in nazioni bellissime come l'Inghilterra, la Germania però mangi malissimo.
Esatto. Sì esa non mangi proprio benissimo, ecco, neanche troppo salutare. Lì invece la cucina è molto base. Mhm-mh.
Eh, sì okay. Ma se vai anche in Belgio, in Olanda, eh. Invece in in Oriente qualsiasi in Asia in generale, in qualsiasi paese vai mangi sempre bene.
Sì diciamo che è una cucina più semplice, non esageratamente condita, ma più che altro magari hanno le spezie, riso, pollo, riso-spezie, spaghetti, pesce, pesce e riso con le mani, proprio fantastico guarda. <laughs>
Le se <chuckles> Con le mani. <chuckles> Va bene, quindi lo consigli, bene, ed lo verrà tenuto in considerazione. Guarda io ti ringrazio per questa conversazione molto divertente e interessante, mi ha fatto molto piacere.
Sì, sì. Guarda grazie a te per avermi ascoltato e per avermi permesso, appunto, di rivivere un po' questo bel viaggio che ormai s'è passato qualche anno. È stata una bella chiacchierata. A presto.
Mh. A presto.